Na épo
Mas não dá uma sensação de que o espaço tá menor, não? É que eu fico imaginando se ela estivesse no canto da sala e a luz só indo assim para o teto. Não sei, talvez dê uma sensação que o espaço tá menor?
Aham. Aham. Não, então, eh, imagina essa luminária ela é assim: imagina um imagina um quadrado
Uhum.
né, um quadrado bem pequenininho.
Sim.
Só ai, meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Eu sou muito ruim de descrever. É. Imagina
<laughs> Estou imaginando. <chuckles>
imagina E eu acho que tem um nome para essa figura geométrica. S faria mais sentido se eu se eu falasse, mas deixa eu ver. Meu Deus do céu.
Hexágono, retângulo. <chuckles> Ok.
<laughs> Imagina, ó, imagina o quadrado, tá, então, em cima, ele é um quadrado, mas aí as pontas dele se ligam até o chão, até o quadrado que toca o chão.
Ok. Sim, sim. Entendi.
Entendeu o que eu quis dizer? Ele é comprido. É uma luminária comprida, então tem o quadrado na parte de cima, e aí as linhas dele, desse quadrado, vão até o chão.
Ah.
E é uma luminária retangular mais aberta.
Sim, sim. Ah, ok. É, faz sentido, faz sentido. <chuckles> Consegui. <laughs> Que bom. Sim.
Eu não sei se se eu É. Não sei se eu consegui explicar, mas é, imagina as pontas de de um quadrado, né. E essas pontas são umas linhas bem grandes que se ligam até o quadrado que tá encostando no chão. E a luminária é basicamente isso. Então ela é uma luminária aberta e tem 3 lâmpadas nela. Então É, são 3 lâmpadas. Uma mais embaixo, uma, um pouquinho assim, no meio e uma mais em cima. Então, quando elas estão acesas, elas não causam essa sensação de que a luz tá indo só pro alto, porque, como eu te falei, ela é completamente aberta. Os lados dela, todos os lados são aberto. Então ela ilumina bem, porém, é uma luz fraca
Uhum. Sim. Uhum. Eita. Sim. Uhum. Hum.
que pega toda a sala.
Sim.

Porque eu pa <chuckles> foi cinco euros que eu paguei na luz.
E qual foi o valor? <chuckles> Mentira, comprou aonde? <laughs>
Aham. Então, tem uma loja, no centro comercial, perto da academia onde eu malho, e aí é uma loja que, assim, tem várias coisas. Aí vende vende roupa, vende até comida na loja, vende material de construção, vende luz, vende tinta, vende tudo, é uma loja, assim, bem aleatória. Aí eu fui lá, porque eu precisava do lustre, né
Hum. Sim. Eita, vende de tudo. <chuckles> Uhum.
mas eu fui desacreditado, eu fui só pra dar uma olhada mesmo. Quando eu cheguei, eu falei, assim, "Caramba, que maneiro, preto.", e aí com um detalhe, assim, madeira com dois dois negócio que eu nem sei como é que eu explico o que que é aquilo, mas 2 negócios bonitos, eu falei: "Caramba, faz total sentido lá na sala.", quando eu olhei o preço, eu falei: "Não, não é possível, mesmo que a minha esposa não goste, eu vou comprar, porque se ela não gostar, vai ser fácil É, vai ser fácil jogar fora". E cara ficou muito maneiro e ela ela quando viu, ela achou lindo, né, e eu paguei apenas cinco euros né.
Ok. Sim. Aham. <chuckles> Por esse preço? <chuckles> É. Ela aprovou, que bom então. <chuckles> Ai.
Cinco euros então foi bem legal. Agora, eh, uma outra coisa que a gente fez, foi botar um lustre que agora esse já, eu acho que o nome dele é um vendante se eu não me engano, sabe, aqueles que ficam em cima da mesa, assim, que ficam bem baixo, quase encostando na mesa?
Ok. Sim, sim.
Aí eu aí eu comprei um desse, também.
Sim, sei. <chuckles>